Ouais, ouais. Non, mais, heu, c'est, heu c'est, heu, clairement, ça, tu as totalement raison. Je pense qu'au final, c'est surtout que j'ai pris, heu, de très mauvaises habitudes et je me suis, heu, laissé un petit peu, heu heu, tomber, heu, sur le plan personnel suite à la rupture que j'ai eue avec, heu, ma petite amie et heu
C'est tout à fait normal, bah, bien sûr.
et surtout que ça se cumule, au final, avec le fait qu'au travail, ça va pas du tout, heu, mais heu, je pense que, déjà, dans un 1er temps, je peux faire un un effort sur, heu, sur le fait de diminuer les écrans et je trouve que l'idée du, heu, du mmh
Et le café l'après-midi ou en fin d'après-midi et après, heu, rechercher activement une autre petite amie.
et le café l'après-midi! Ouais, ça ça va être ça va être plus difficile!

Bon, je je me sens pas très bien en ce moment. Je me sens, heu, épuisé, lessivé, heu, j'ai, heu, j'ai vraiment un un sommeil de de piètre qualité. Heu, p j'ai, heu, j'ai quelques, heu, <blows air> petits soucis, heu, personnels, heu, et cetera. Et en fait, heu, vraiment je passe des nuits, heu, terribles. Et donc j'accumule des, hem, heu des heu, du retard de sommeil et je sais pas du tout, heu, comment, heu, enfin, en trouver la source en tout cas, de ce problème et comment, heu, le résoudre.
Oui. Mais bien sûr. Donc tout tout ça, ça doit t'embêter, donc en fait de pas pouvoir, heu, dormir, heu, comme il faut.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, ça, vraiment, sur, heu, sur mon énergie la journée. Ça me se sur ma concentration, sur le sport, sur, heu, sur, heu, ma concentration au travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, heu heu, qui en pâtissent, oui, de ce manque de sommeil.
Bah bien sûr. Bien sûr. Et donc tu souhaiterais, heu, pouvoir mieux dormir.